"Мальчик и птица". А про что вот э, э, это, э, этот сериал или этот фильм был вот? Мне интересно. Мгм.
Ну, ладно. Да. Этот фильм, кстати говоря, этот, э, этот именно полнометражный аниме мне не очень на самом деле понялось и понравилось, поэтому отброшу его. Я лучше расскажу про "Ветер крепчает". Потому что, ну, "Ветер крепчает"- это 1 из самых таких моих любимых аниме тоже. Это вот про такого чувачка, который во время войны в Японии просто хочет делать самолеты, э, следовать своей мечте. Но у него, как говорится, не всегда получается, потому что ему нужно работать на военную промышленность. <chuckles> И
Ну-ка, расскажи давай. Мгм. Как-то депрессивно звучит. <laughs>
Ну, Хаяо Миядзаки не всегда делает, э, как говорится, эти, э, японские мультики для, а, там увеселения людей, да да, как бы. У него есть который для детей. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, э, "Мой сосед Тоторо".
Детей, да? Мгм, мгм.
Там про д просто людей, которые переехали в другое место. Это, получается, они в каком-то таком псевдоселе, что ли, они как бы живут там. Они переехали туда, у них мама болеет. И вот у дет
А там не про этого вот, э, э, какого-то серого, э, этого животного, который с ушами? М. Там ещё девочка маленькая была.
М-да, по-моему, может быть, это оно, но к тому же еще нужно помнить то, что там есть, наверное, еще 1 из таких прикольных персонажей, как Котобус.
<laughs> Вот прям вот так, пря прямо, да, вот так вот и понять. <laughs> Как будто Мгм.
Не не н Да да, вот прям взять так и понять, что там есть кот, который автобус. Да.
А круто. И какой смысл от и от.
<laughs> Но он доставляет людей. Это надо просто посмотреть, у него Ну да, потому что, <tsk> как бы, тут ничего такого нету. У него достаточно созерцательные, э, фильмы, там нету какого-то такого супер-пупер глубокого смысла или еще чего-то. Хотя, конечно, у него есть супер-пупер глубокий смысл. У него почти А, он, например, был сам по себе феминистом тогда, когда это еще даже модно не было особо. Да, скажем так. У него, наверное, на мое мнение, одни из
В смысле? Смеяться? <laughs> Мгм. Но на своей волне. <laughs>
Он реально на своей волне, и почти все его женские персонажи, которые он делал, они поистину, вот, э, сильные, и просто шикарные, и неповторимые. То есть, если, например, там, у других, где-то там, вот, у супергеройских фильмов, которые есть сейчас особо, выходят, какие-нибудь женские персонажи есть, они так плохо написаны, что думаешь: "Господи боже, лучше бы вы вообще такое даже не писали". Ну, типа, пожалуйста, не надо
Мгм. <laughs> Да-да-да.
Прошу вас. Но, э, в итоге что поделаешь? Да, как бы пишут и пишут, и делают это свое дело, ничего с этим не поделаешь, ну и ладно. Э. Зато вот мы пришли к вот этому дяде, который отлично умеет делать свои работы. И, эм, все его персонажи очень хорошо запоминаются.
А интересно. И какой вот, какой вот, м, персонаж запомнился больше всего?
Ну, если хочешь